Hımm, peki şunu da sormak istiyorum, mesela, bu misafir örneğinden gidecek olursak, eee, çeşitlilik olması gerekiyor mu? Çünkü bazen alerjik durumlar, herkesin her şeyi yiyememesi, hani, bunları soran biri misin? Eee Hı hı.
Hı hı. A! Evet, soruyorum. Gelen her misafirime yemediği bir şey ve alerjisi olduğu olup olmadığını soruyorum. Bu ikisini soruyorum mutlaka. Çünkü bazı kişiler
Hıı. Peki, nasıl hazırlık yapıyorsun böyle bir durumda?
Ya, şöyle: Aslında, eee, mesela ağırlıklı soğan sarımsak yenmiyor olabiliyor ya da mantar belki yenmeyebiliyor. Hani, sevilmeyebiliyor. Eee, onlara göre, eee, alternatif bir şey bulabiliyorum. Bazı şeyler çok çok, ooo, olmazsa olmaz olmuyor. Yani, eee, evet, bazı şeyler sarımsaksız da olabilir. O zaman onu sarımsaksız yapıyorum ya da muadil, alternatif bir şey mutlaka oluyor zihnimde. Bir de ben yoğurdu çok kullanıyorum bu tarif için. Önce lezzet, kesinlikle.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hıı, ama yine lezzet öncelikli, anladığım kadarıyla. Hı hı, ve atmosfer, eee, demi demiştin, değil mi? Öyle bahsetmiştin.
Evet. Atmosfer sunum çok önemli. Yani, o masanın düzeni, eee, yerleştirmen, işte, o yaptığın yiyeceklerin süslenmesi vs. çok da önemli.
Hı hı. Mesela, en çok nedir sevdiğin obje? Hani, çiçek ya da, işte, bir mum masada. En çok sevdiğin nedir?
Ben mumu seviyorum. Eee, ben şeyi de seviyorum, böyle, eee, sade bir masa olacaksa peçete s çok seviyorum. Farklı farklı peçeteler seviyorum, böyle, düzenlemek adına. Eee, bardakları önemsiyorum. Ööö, şey, yani, eğer koyduğum bir atıyorum meze ya da salataysa onu mutlaka süsleyerek koyarım, mesela. İlk görsellikte bir gözün doyması lazım <chuckles> düşüncesindeyim biraz daha.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Peki, eee, bu hızlı hazırlığa dönecek olursak, bir hızlı akşam yemeği hazırlığında, eee, tabii böyle bir pratiklik biraz bir dağınıklığı da getiriyordur diye düşünüyorum. E, sonrasında bu mutfağın toparlanması ya da bir dağınıklık gerçekten seni çok rahatsız ediyor mu? Hani, hemen onu toparlayan biri misin yoksa sonrasına bırakan biri misin?
Hıh. Evet. Hıı.

Ya, ben çok düzenli olarak, şey, eee, hazır hamurlar bulunduruyorum. Mesela <clears throat> burada çok paketli ürün çok satılan bir yer Hollanda, ya, Avrupa'da birçok yer sanıyorum böyle. E, mutlaka bir milföy hamurum ama bu şöyle bir hamur, eee, Türkiye'deki gibi bir milföy hamurundan bahsetmiyorum. Açılmış Evet, evet, açılmış düşün, yani, hani, oklavayla açılmış bir milföy hamur düşün, dikdörtgen ve bunu yağlı kağıda sardıklarını düşün. Direkt açıyorsun, üzerine koyuyorsun, fırına atıyorsun. Yağlı kağıdı bile içinde hazır geliyor. Evet. Mesela onda mutlaka milföy hamuru, onun dışında, ııı, normal hamur olanları var. Eee, pizza hamuru olanları var. Onlardan bulunduruyorum.
Hımm. Evet. Hı hı. A! Bir farklılığı var. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. A! Çok başarılı görünüyor. Ha, peki bir ı ı şunu sormak istiyorum, eee, bu noktada. Bu milföy hamurunu neyle yapıyorsun mesela, hani, peynirli, işte, etli vs. öyle bir şey mi hazırlıyorsun yoksa bunu boş mu pişiriyorsun?
Evet, ya, mesela bu hafta, ııı, a o şekilde bir misafirim vardı. Mesela onun üzerine, eee, zeytinyağı sürdüm ama, eee, kuru domatesli beklemiş bir zeytinyağıydı, ya, aromalı bir zeytinyağıydı. Düz zeytinyağında çok lezzet alamayabilirim diye, eee, kuru domatesin zeytinyağını sürdüm. Onun üzerine, ey peynir yine rendeledim çünkü tabanda peynir çok yakışıyor bu tarz hamura. Sonra üzerine kuru domates, zeytin, eee, koydum. Eee, çıtır çıtır, çok lezzetli oldu. Eee, ama istediğini koyabilirsin yani patlıcan koy, kabak koy eğer o tarz şeyler seviliyorsa. Ben o tarz şeyleri hamurda sevmiyorum. Eee ama
Hı hı. Hıı. Evet. A! Evet. Eminim çok lezzetlidir. Hı hı. Hımm. E, anladığım kadarıyla keyif de alıyorsun bunları yaparken.

Ya, mümkün değil galiba, çok büyük konuşmayayım ama o görsellik, hem yemeğin görselliği, hem sofranın görselliğini çok önemsiyorum. Yani, böyle, en basit yemek bile olsa, o sofra çok güzel kurulmalı diye düşünenlerdenim. Sunumun çok önemli olduğunu düşünüyorum bir yemekte ya. Ben gittiğim yerlerde de evet gittiğim yerlerde de onu çok önemserim. Yani, yediğim şeyi şey gibi düşünüyorum mesela, eee, kendim bir yere gittiğimde bir iş görüşmesinde kendimi nasıl hazırlıyorsam, eee, makyajım, saçım, kıyafetim, parfümüm, hani, hepsini bir bütün olarak gördüğümüzde, yemeği de öyle düşünüyorum. Nedense ya, o yemek de, birinin görücü olarak görücüye çıkacaksa, çok güzel çıkmalı diye düşünüyorum biraz. Farklı bir metafor olabilir ama.
Hımm. Evet. Hımm. Sunuma öncelik veriyorsun. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Peki, şunu da evet, şunu da sormak istiyorum, mesela, bu tarz tariflerin çok, hani, şipşak dedik ya en başta, bu hızlı tariflerin içinde mesela soslar da, eee, çok kullanımda. Bu soslarla ilgili böyle araştırdığın ya da, işte, hani, senin mutfağında bir sos kullanımı var mı?
Hı hı. Hı hı. Ha, evet. Ya, ben aslında, böyle, eee, ketçap, mayonez tarzı soslarda, çok nadir kullanıyorum. Ama, eee, mesela zeytinyağı çok kullanan biriyim. Zeytinyağını bir şeylerle, eee, bir araya getirmeyi çok seviyorum. Soyayı severim. Eee, mesela farklı zeytinyağlarını çok severim. İşte, içinde biberiye olan, içinde kekik olan, hani, böyle satılır ya, mesela onun onu o aromaları severim.
Hı hı. Hımm. Hımm, çok güzel. En böyle baskın, eee, tercih ettiğin hangisi, mesela? Biberiye, kekik dediğin için soruyorum. Böyle, baskın baharat var mı sevdiğin?
Hı hı. Ya şöyle; ben kekikten çok vazgeçemeyen biriyim. Her şeye kekik koyabilirim ama eee, top kekik. Bunu mesela hâlâ Türkiye'den getiriyorum. Eee, böyle
Hımmm, çok güzel. Hı hı. Hımm. Yaşadığın yerde bu bulman zor mu oluyor?
O bod zor biraz, eee, burada çünkü paketli geliyor paketlerde de biraz ko şey aromalar uçuyor, uzun süre paketli kalabiliyor, güneşe maruz kalabiliyor falan, eee, ama her kekik de değil, böyle bilye kekikler vardır. Onu parçalarsın, sonra her yer çok güzel kokar, ellerin kokar. Eee, onu özellikle çok seviyorum. Her şeye koyuyorum onu. Eee, ve o ya, kekik çok vazgeçilmezim ama tabii, karabiber ve pul biber de çok ailemde kullanılırdı. Çok böyle, eee, baharat kullanılan bir aile değildik. Yani çünkü, İç Anadolu'da çok m malum mutfak şey değil yani, mutfağı zengin bir yer değil İç Anadolu. Bir doğu gibi, bir, işte, Karadeniz gibi değil. Eee, ama bu, hani, baharatları şey buluyorum, eee, olmazsa olmaz görüyorum.
Hımm, anladım. Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. Hı hı. Anladım.

Evet, hızlı akşam yemeği hazırlamam gereken çok anlarım oldu aslında. Şu anda pek, eee, nadir oluyor bu. Ama, eee, Türkiye'de yaşarken yoğun çalıştığım için, böyle, akşam yemeklerini de ağırlıklı evde, özellikle sıcak yemek, hani, yemeye çalışıyorduk. Ama, tabii, her zaman mümkün olmuyordu. Ben de hep şöyle çalışıyor bu tabii, o zamanlar zamanım çok kısıtlı olduğu için hep pratik ve hızlı akşam yemeği hâli oluyor. Yani yoğunlukla böyleydi. Bir de şey
Hı hı. Hımm. Evet. Hımm. E, o zaman yani hızlı yemek tariflerin çoktur, ııı, diye düşünüyorum, var mı öyle tariflerin?
Ya bende çok aslında <chuckles> hızlı yemek tariflerini daha çok benim buna verdiğim isim uydurma yemekler de olabiliyor bu da bazen. Bir keresinde de
Hımm. Buna bir noktada "şipşak yemek tarifleri" de diyebilir miyiz?
Ya dey bence diyebiliriz. Çünkü bende şöyle, eee, evde ne var kısmı a biraz buna çeviriyor. Ya ben Evet, malzeme odaklıyım. Onunla ne ne yapabilirim, ne uydurabilirim? Eğer bir şeyler eksikse, onu başka bir şeye çevirebilirim. Mesela, eee, işte, bir dönem şey yapıyordum. Bu bazlama ekmeklerini bilirsin. Eee, mesela bir bazlama ekmeğine işte, eee, zeytinyağı, salça, kekiği iyice birbirine yedirip, 2'ye böldüğüm bazlama ekmeğinin arasına sürüp üzerine re bol rende kaşar peyniri, böyle, sucuk, mantar ver ızgaraya ya da fırına. Hayır, uydurdum mesela bunu ben. Eee, ama mesela çok pratik oluyor yani yanına bir, eee, içecek kola gibi bir içecekle de y ama kahvaltıya da dönüştürebiliyorsun bunu çay da olabiliyor. O gün, o an evde, işte, ne varsa y oluyor.
Hımm. Malzemelere odaklısın. Hı hı. Evet. Hı hı. A! Çok güzel. Hımm. Peki bu tarifi bir yerde mi gördün yoksa sen kendin Hı hı. Hı hı. A, çok iyi, çok iyi. Şimdi o tarifin detayını tekrar alabilir miyim acaba? Yani bu "Bazlama ekmeğinin içine zeytinli kaşar." mı dedin öncelikle?
Şöyle önce aslında bir kenarda zeytinyağı, salça ve kekiği iyice bir karıştırıyorsun. Tabii, salçayı, böyle, çok yoğun koymamak lazım. Salçanın acısı gelmemesi lazım. O iyice birbirine geçtikten sonra, onu çok iyi bir şekilde bazlama ekmeğine yediriyorsun. Ama bolca, iyice yedirmek lazım, üstünkörü değil. Çünkü o, eee, ızgarada piştiğinde, zeytinyağı o ı bazlama ekmeğinin içine giriyor ve ısırdığın anda çok lezzetli bir hâle geliyor. Üzerine kaşar peyniri evet, eee, işte, sucuk, ımm, mantar ne seviyorsan, ben zeytin de koyuyordum, çok severim mesela. Eee Evet, aynen. Yani ney neyle yapmak istersin aslında mesela bu böyle bir anda oluşmuş bir şey evde böyle bir ekmek vardı, sonra ne olabilir derken oluştu. Evdekilerle yapmayı seviyorum ya, evde kalan şeylerle mesela omlet yapmak olabilir ya da
Hı hı, hı hı. A! çok iyi. Hı hı. Hımm. Ha! Çok güzel! Evet, enteresan bir birleşim. Hı hı. Hımm. Zeytin sevdiğin için. Hı hı. Hıı. Evet. Yani evdeki malzemeleri değerlendirmeyi seven birisin anladığım kadarıyla.